Aduh, kalau ditanya itu aku juga bingung ya. Kadang kalau misalnya se anak-anak suka-suka aja, cuma nggak sukanya itu ketika lagi nangis, teriak-teriak, lagi apa ya, eee, kalau bahasa kaminya itu merengek gitulah, kayak ingin men apa, mencari perhatian gitu. Aku tuh langsung nggak suka, langsung kayak, "Ih, penginnya tuh ta apa gitulah." Paling gemas banget gitu loh kalau udah ribut gitu. Belum lagi kalau misalnya orang tuanya nih ya, kadang kan suka ada, eee, bibi ataupun tante yang ke sini kan bawa anaknya, nah itu kan suka teriak-teriak kan. Pola asuhnya kan mungkin berbeda ya, kayak, “Jangan kayak gitu!" ceunah, gitu kan. Kayak gitu loh, pokoknya teriak-teriaklah, nada suaranya tuh jadi ramai rumahnya gitu. Dan aku juga sebenarnya mau negur kan nggak enak ya, karena kan siapalah aku, bagaikan, eee, orang luarlah di keluarga mereka itu.
Oh. Aha. Aha. Iya. Iya. Oke. Baik, paham paham. Nah, dari cerita kamu dan juga jawaban kamu, aku ada nih beberapa saran yang siapa tahu bisa sedikit membantu kamu dan kamu coba ya pelan-pelan. Yang pertama nih, mungkin kalau dari lingkungan kerja kamu nih ya, memang mungkin di rumah aja gitu. Di sisi lain mungkin enaknya ya udah nggak perlu ke kantor, nggak perlu siap-siap gitu ya. Tapi bisa jadi karena lingkungan kamu hanya di li itu-itu saja, ini nih salah satu penyebab makanya kamu mungkin merasa sulit rileks, karena kamu tidak ada pemandangan lain ya yang se yang dilihat selain lingkup rumah itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa nih ya, kamu boleh nih untuk mungkin pindah tempat kerja kamu. Kalau misalnya memang enggak mau pindah ruangan gitu ya, pindah aja, eee, tempatnya yang mungkin awalnya dekat jendela gitu. Misalnya bisa nih mungkin diputar sedikit membelakangi jendela, terus mungkin beberapa minggu sekali itu juga selalu ada rolling gitu ya, terkait tempat kerja itu sendiri. Iya, supaya mungkin dari kamu saat bekerja juga tidak gampang kehabisan energi, tidak merasa cepat bosan dan juga jenuh juga. Kalau misalnya dari tempat kerja tadi tuh apakah udah pernah nih kamu coba?
Wah, boleh tuh gimana? Betul. Oh iya. Oh gitu ya. Belum sih, karena jujur, eee, untuk rolling tempat kerja itu nggak kepikiran, karena ngerasa kayak udah nyaman aja di satu posisi dan satu sudut gitu ya. Tapi ternyata bener juga ya, harus me mungkin menata ulang lagi kali ya, ruangan-ruangan tersebut. Iya oke deh, dan semoga nanti akan ada, apa ya, penyegaran dari rutinitas baru lagi kali ya.
Aha.